Oh, berarti ke suaranya ya berarti, Kak. Nah, kalau misalnya nih, itu kan tadi biasanya Kakak bilang, eee, kadang-kadang suka pergi juga kan, Kak. Ada nggak sih mungkin waktu-waktu tertentu gitu, kayak misalnya pagi, atau siang, mungkin jamnya mungkin ya, untuk Kakak tuh ngambil waktu, oh ini paling sering tuh, di waktu malam, atau paling sering tuh di pagi hari, gitu?
Iya iya. Benar. Yap. Oke. Oke, justru kalau aku siang nih, dan itu waktu hari kerja. Kenapa? Ya karena sepi, <chuckles> gitu. Aku beneran Iya. Aku beneran ambil yang sepi itu. Sebenernya kalau pagi bisa, aku lebih pilih pagi. Karena tapi kan nggak semua cafe itu buka ya waktu pagi ya. Jadi, eee, maksudnya bukanya itu kadang baru jam 10.00, gitu. Nanggung kan, jadi memang, eee, seringnya itu lebih ke siang. Apalagi pagi itu biasa aku pakai buat ke gym, gitu. Jadi, eee, biasanya aku siang baru ke cafe, jadi memang untuk mendapatkan nuansa yang tadi aku bilang, kayak kesunyian, terus rasa nyaman, nggak banyak orang. Itu emang perlu strategi. <chuckles> Strategi dan salah satu strateginya itu, ya itu sih datangnya waktu hari kerja dan siang hari, gitu. Tapi, siang harinya itu mulai mulai dari jam kayak jam 10.00. Jadi kan biar orang-orang belum makan siang gitu kan. <chuckles>
Mhm. Oh, iya. Iya juga, sih. Heeh. Hmm, mhm. Oh, iya. Mhm. Mmm. Itu heeh. Oh. Iya benar juga sih, Kak. Iya, benar. Nah, tapi itu kira-kira Kakak tiap hari, eee, buat ritual kayak gitu? Atau mungkin cuman hari-hari tertentu aja tuh, Kak, kayak gitu?
Wah, oke. Nah, kalau itu sebenarnya hari-hari tertentu aja ya. Karena kan, kalau tiap hori tiap hari boros juga, gitu. <chuckles> Cuman iya iya. Cuman, eee, memang kalau tiap hari ya tadi lebih ke di rumah aja, tapi menciptakan suasana nyamanku sendiri. Kayak, misal ya tadi dari musik-musik klasik, terus, eee, nggak eee, terus minim cahaya gitu. Jadi misal lampunya dimatiin jadi cahaya tuh cuman cahaya alami, atau kalau mau istirahat total gitu, ya. Nah, itu justru, eee, tirainya malahan ditutup nggak ada cahaya sama sekali. Nah, itu barulah enak, gitu. <chuckles> Definisi surga dunia buat aku tuh kayak gitu. <chuckles>
Mmm. Oh, iya bener juga sih, Kak. Heeh, mhm, heeh. Heeh. Mhm, hmm. Mhm. Oh. Iya bener juga, sih. Oh, jadi bener-bener waktunya senyap gitu ya, Kak, untuk kak diri Kakak sendiri gitu ya, Kak. Nah, kalau misalnya nih, kalau saat Kakak berkreasi, mungkin Kakak pergi ke luar, gitu. Yang seperti Kakak, eee, bilang ya ke kafe gitu ya. Kira-kira apa sih mungkin elemen atau mungkin barang mungkin ya, yang selalu Kakak bawa, yang nggak boleh ketinggalan, gitu loh, Kak? <chuckles>
Bener. Ya.